Oo, agree ako diyan. S kaya sisimulan ko na. Sige, sisimulan ko na, mag-record, ganyan. <laughs>
Mm. Anong unang hakbang na gagawin mo? <laughs> Mag-vocalization ka. Ha mi mi ya ha ha. <chuckles> 'To
Ang unang gagawin ko <chuckles> Ah, oo, ganyan, <laughs> vocalization, tapos maghahanap ako ng siguro siguro kaya hindi ko siya na nas ah, na-start before, kasi, naghahanap ako ng kanta, no'ng no'ng akma sa boses ko, pero, 'yon nga, nag-research ako, ay puwede naman palang, subukan ko ang iba't-ibang genre, try ko ganito-ganyan, 'no? <chuckles>
Oh. Oo, at saka may YouTube na, para mag-self-self hindi mo na kailangan magbayad pa ng mga mamahalin na voice coach, 'no, ano. Kasi, puwede maraming tutorial online, 'yon yung ano, ma pwede kang mag-explore online, on nasa lahat naman na, nasa online, eh, 'di ba? Meron nga, tinatawag nila na DIY 'di ba, at Do It Yourself, ibig sabihin, ikaw yung mismong gagawa ng paraan kung paano mo ididisenyo or paano mo mapapaganda, 'di ba? O, sa next nating pag-uusap, dapat ano ka na, sumasali ka na sa tawag ng tanghalan ah.
Mm. Eh, rot oo. Oo, talaga. Mm. Oo, meron. Ako 'yon, oo. Oo. <chuckles> Hoy! Grabe, grabe siya oh. 'Di ko kaya. <laughs> 'Di ko kaya yung level na ganyan, ah, sige. <chuckles>
Ha? Malay mo, malay mo lang, malay mo lang, oo, 'di ba? Tapos, oh, kaya 'pag pagbukas ko na, meron ng Facebook, may Facebook page na ng, ah, cupcakes, o cupcakes by ano, 'di ba? Oh, 'di ba? So, order na lang ako, 'di ba? Hindi hindi, ang mga imagination lang sa ngayon, pero hindi imposible.
Ay. Oo. Oh. Oo. Yeah, oo, talaga posible.
Hmm, posible kung talagang gugustuhin, at talagang may tiyaga talaga tayong gawin ang mga bagay-bagay, ano sa tingin mo?
Oo.

Do'n ko na tapos, ah, oh, 'yon tapos na-try naming magluto ng iba't ibang cake.
Mm.
Tas, oh, sabi ko, "Uy puwede pala."
Gano'n din ako, gano'n din ako nung, mm, gano'n din ako noong high school ako nung teacher ko sa home economics. Parang nagiging inspirasyon natin yung mga guro natin 'no, yung mga subject natin noon kung kung paano yung kung paano ano, yung gusto natin maging pangarap pangarap maging isa sa maging pangarap natin in the future, 'di ba? So, parang 'yon nga nag ano dun ako na unang unang na ano ko ginawa namin is pancake.
Oo. Oo. Oo, oo. Ah, oo.
Oo, ano, ah, parang second year high school yata 'yon or first year high school. So, pancake bilib na bilib na ako sa sarili ko no'n yung kayang-kaya mo ng gumawa nakapikit ka na, oh. <chuckles> Pipikit ka na lang din, eh, nung bata ka anong, ano yoong pangarap mo? Let's say yung mga talagang elementary elementary student ka pa ano yung pangarap mo sa buhay?
Oo. <chuckles> Oo. <chuckles> Pipikit na lang. Sa Isa rin sa mga gusto ko talaga maging ano writer, manunulat.
Hanggang kailan mo pinangarap 'to, hanggang mag-high school ka?
Hanggang ngayon. <chuckles> Gusto ko pa rin siya, oo kaso o
Hanggang ngayon, oo. O so, ano nagsusulat ka anong ginagawa mo ngayon?
Ah, nag meron akong noon kasi medyo na pause siya or na stop nung college kasi nga kailangan nating mag-focus sa studies, gan'yan, tapos ilang oras na lang puwedeng i la paglaanan para makapagsulat. Pero ngayon nakapagsulat ako na-continue ko yung mga stories na nagagawa ko, ah, yung mga stories nag gagawa ko usually ano siya fantasy. <chuckles>
Oo, oh. Oh. Oh, wow ano yung ano yung tumutulong sa'yo ano, nagbibigay ng inspirasyon sa iyo para magsulat?

Ah, mahilig ako hindi naman magaling, pero gusto kong, ah, mahilig akong kumanta. <laughs> Oo, kahit noon pa gusto kong kumanta. Gu ah, kahit nung ano pa, kailan ko ba discover yun? Siguro nung ano, high school? Yung parang may subject na pa pa pakakantahin kayo ta's oo. Ta's naka-receive ako ng compliment galing sa ano, sa classmates ko na, "Uy, 'yan 'yan." "Uy, sige nga. Try ko." Pero may mga times din na yun nga, sinubukan ko tapos parang, "Ay, 'di naman para sa'kin 'to." Kasi nga 'di naman ako ma masyadong magaling. Siguro wala <laughs> siguro kulang ako sa bilib sa sarili ko.
Oo. Oh! Okey. Ano ano anong ginagawa mo? Oo. Hmm. Oo. Oo. Oo. So Uy hindi rin 'no. Hindi rin kasi Yun din, pe pero kasi di ba kailangan din kasi ipagpatuloy tapos kailangan din i-practice ng husto, ensayo ng husto para para ma ma-develop mo yung talent and skills, di ba? Kung meron kang talent, kung hindi mo na rin naman hahasain, di ba, eh, hindi rin naman siya magi magiging
Mm. Mm. Oo. Kailangan talagang, ah, bigyan ng oras din, araw. Oo.
Oo, magiging pulido. Pero may kumbaga ano mo siya, hobby. Di ba puwede mo siya maging hobby. Hobby ko is singing, hobby mo is writing, 'di ba? Hobby ko is cooking, pero puwede tayong maging magaling sa mga hobby natin at pwede nating pagkakitaan, 'di ba?
Oh, hobby. Oo. Oo. Oo.